Ya, aslında bu birazcık finansal okuryazarlıkla ilgili maalesef hani, eee, bizim toplumumuzda da bu birazcık düşük ki ben de hani, mesela, hani, baktığın zaman işte i hani, iktisat okudum vs. ben bile, mesela, üniversite zamanları bu bilgilere çok vâkıf değildim. Bu COVID zamanı falan birazcık daha böyle kulağıma çalındı aslında bu tarz şeyler. Şimdi ne kadar popüler, sen de duymuşsundur mutla mutlaka, hani, "finansal okuryazarlık" falan diye. Şimdi ona bakınca, hani, birazcık daha düşünüyorum. Eee, o yüzden, eee, insanların gerçekten, emm, örnek veriyorum uzun vadede bir şey olmaz. Be bi bence birazcık bilgisizlikten de kaynaklı. Çünkü "bileşik faiz" mesela hani ne kadar, ııı, aslında kuvvetli bir şey. Uzun yıllara vurduğumuzda bunun kümülatif olarak ne kadar aslında büyük şeyler ortaya çıkarabileceğini falan insanlar çok tahayyül edemiyor. Ya da şey olabiliyor, mesela, hani, ya, belki uzun vadede, hani, eee, bazı insanlar çünkü biraz daha anlık yaşamayı severler, o kadar uzun soluklu, eee, şeyler onlar için önemli değildir.
Ne gibi yöntemler etkili olur? Hı hı. Hı hı. Hımm. Hıı. Hı hı. Hı hı. Evet. Hı hı, hı hı. Hı hı. Hı hı. Hı hı. Hı hı. Evet. Hı hı, evet. Ne gibi? Hı hı. Hımm. Biraz yaşam tarzı yani, değil mi? İnsanların yaşam tarzları farklı. Hı. Hayata bakış açıları farklı olabiliyor. O yüzden olabilir, değil mi?
E eee, tabii ki, tabii ki. Gerçekten öyle. Muhakkak, muhakkak. Bu arada senin nasıl mesela? Hani, var mı, böyle, yakın, senin hedeflerin ya da atıyorum, eee, ulaşmayı planladığın noktalar vs.
Hı hı. Iıı, yani, tabii ki uzun vadede, eee, planlarım var daha çok, ııı, aslına bakılırsa. Eee, ya, tabii yurt dışında yaşıyorum ve birçok insanın, hani, yurt dışında yaşayan insanın, yapmak istediği yatırımlar, kendi ülkesinde birtakım yatırımlardır vs. Ben de tabii, birtakım şeyler düşünüyorum ama daha çok benim, eee, yapmak istediğim yatırımlar, böyle, daha çok üretim üzerine, işte, tarım arazisi, eee, ya da, işte, ne bileyim işte zeytincilik vs. Bu tarz şeyler... Hani, eee, böyle fazla risk barındırmayan
Hı hı. Evet, evet. Doğru söylüyorsun. A! Ne kadar güzel. Hı hı, hı hı. Parayla para kazandıracak daha sonrasında aslında şeyler.
Evet, evet, evet. Kesinlikle. Bu açıdan bakıyorum. Bu tarz hedeflerim var. Umarım gerçekleşir. Eee
Umarım. Çok güzel hedefler. Üretmek en k sağlıklısı, ya ben genel olarak, eee, ben de çok desteklerim, evet.
Hı hı. Hı hı. Değil mi? Evet. Ya, bir de şu var: Hani, şimdi, bazı insanlar, eee, finansal hedef koyarken böyle zorluk çekiyorlar. Bu ben bunu şeye bağlıyorum açıkçası, ııı, tüketim alışkanlıklarına bağlıyorum. Yani insanlar o kadar gereksiz şeyler tüketiyor ki, ııı, bence en büyük zorluk bu yani. Sen ne düşünüyorsun bu konu hakkında?
Hı hı. Evet ya. Hı hı, hı hı. O kadar haklısın ki. Ya, evet mesela burada hani, eee, az önce sen örnek verirken de hani be benzer bir şey söyledin. İnsanlarda işte şey falan demiştin, hani, "%10'unu koyacağım da sanki ne olacak?" falan gibi bir algı. Emm, şe şöyle bir söz duymuştum, belki b sen de kulağını aç atıyorum, eee, çalınmıştır.
Hı hı. Hı hı. Evet. Hı hı. Ne gibi?